بُصّ، الحقيقة يعني عندي مشكلة كده وكنت عايز نصيحتك فيها عشان حقيقي أنا مش عارف أتصرّف فيها إزاي، أنا دايمًا عندي توتر وعندي تشتُّت كده وأنا بامارس الهوايات بتاعتي، يعني أنا بابقى عندي وقت فاضي كتير، والوقت ده باحب إن أنا أسمع فيه مزيكا و ومثلًا أتفرّج عليه على الأفلام اللي أنا باحبها، بس الحقيقة يعني بيبقى في شوية آآ، حاجات كده بتعطّلني يعني، وبتسبِّب لي يعني تشتُّت في الموضوع مثلًا آآ، بت بتسرق وقتي وبتخلّيني م ما أعرفش إن أنا أركّز في الحاجات اللي أنا باعملها، أو اللي أنا باحب أعملها أو أنا في البيت، ف لو تقدر يعني تقول لي أتصرّف إزاي، أو إيه الحاجات اللي أنا ممكن أمشي عليها عشان يعني أعالج الموضوع ده، وأحس إن أنا أقدر أستمتع بالوقت بتاعي من غير ما يبقى في حاجة تشتِّتني؟
آه. هو طبعًا يعني عندك حق إن أصعب حاجة في الدنيا خصوصًا بقى يعني لمّا بتحب تركز في حاجة أيًا كان بقى، شغل أيًا كان بتمارس مثلًا الهواية تستمتع بوقتك، بتبقى أسوأ حاجة فعلًا في الدنيا التشتُّت، لإنك ما بتعرفش تستجمع تركيزك وما بتعرفش فعلًا تبقى مركّز في الحاجة اللي أنت بتعملها فب ما بيوصلكش ما إحساسها وما بتستمتعش بيها ل لأكبر قدر يعني، فما تقلقش إن شاء الله هنفهم مع بعض دلوقتي المشكلة في إيه، و ونقدّم حل إن شاء الله يحل مشكلتك تمامًا، بس ممكن تقول لي طيب يعني إمتى يعني أكتر وقت بتحس فيه بالتشتُّت في ال في اليوم؟
بُص الحقيقة أنا باحس بتشتُت لمّا باجي مثلًا أتفرج على فيلم أنا باحبه يعني، أنا مثلًا بابقى جنبي الموبايل وأنا باتفرج، فلو أي حد مثلًا بعت لي حاجة أو أو في أي حاجة حصلت آآ، يعني كمان أنا من النوع اللي هو باقعد أبُصّ عليه كل 10 دقايق أو كل ربع ساعة لأحسن بابقى خايف إن في حاجة تفوتني مثلًا أو حد نزِّل حاجة، فأنا بالنسبة لي إن الفيلم ده مدته ساعتين هاقعد ساعتين أركز من غير ما يعني أبُص على الموبايل دي بتكون مشكلة بالنسبة لي فهو بيشتتني جامد، وبالذات الإشعارات كمان.
آه. آآ فالإشعارات ال التليفون دي هي فعلًا الموضوع بيبقى صعب لأن آآ، يمكن الإشعارات التليفون دي أكتر حاجة بتخلّي الواحد إن هو لو بيسيب أي حاجة آآ لو بيعمل قصدي أي حاجة يسيبها، ويروح يشوف التليفون مثلًا مين اللي كلمه مين اللي بعت له، فلإن شخصيتنا أو أو الناس في ال في الحياة بيبقوا مرتبطين جدًا بتليفوناتهم، فبيبقى م من أكتر الحاجات اللي بقى صعب السيطرة عليها، طيّب آآ، التشتت ده بيحصل مثلًا أكتر إمتى، وأنت بتتفرج مثلًا على فيلم وأنت بتتفرج على تسمع قض آآ، مزيكا مثلًا تلعب game مثلًا ايه أكتر حاجة بيحصل لك فيها تشتُت؟
آآ، هو الحقيقة يعني زي ما باقول لك كده أمّا باكون بالعب مزيكا أو باتفرّج على فيلم يعني، وممكن أكون لو بس لو باسمع كمان بقى آآ، يعني أغاني كمان، باحسّ إن أنا ممكن آآ يعني أسرح بقى مع الأغاني، وأبتدي إن أنا مثلًا ما أركّزش أوي مع الكلام، لأ أبتدي إن أنا أركّز مع الأغنية أكتر، اللي هو ال اللي هو المزيكا يعني بتاعتها آآ، وبس و وممكن أكون مثلًا يعني حتّة برضه اللي هو حتّة مثلًا آآ يعني القراية وكده، يعني بُصّ، عامةً لمّا باعمل أي حاجة في البيت في أوقات الفراغ بتاعتي، بالاقي إن الموبايل هو أكتر حاجة بتأثّر عليَّ زي ما قُلت لك في الأفلام والمزيكا وال و والقراية يعني.
إمم. أيوه، أيوه. فهمت، يعني هو الموضوع مش مرتبط بحاجة واحدة معيّنة هو التشتُّت بيبقى دارج معاك في كُلّ حاجة بتعملها، سواء بتلعب مزيكا، بتتفرّج على حاجة، بتقرا كتاب، فالموضوع فعلًا بتبقى آه بتعاني ب من مشكلة عامة بكُلّ حاجة، طيّب آآ
آه، زي ما قُلت لك، آه. آه، بالاقي تشتُّت جامد أوي من الموبايل، يعني الإشعارات بقى والحاجات اللي هي بتتبعت لي يعني أنا وأنا مثلًا باتفرّج على أفلام وكده ممكن يظهر لي إعلانات تشتِّتني، كده يعني الموضوع بيكون في آآ، عوامل كتيرة أوي يعني خارجية وكمان حتى في البيت ممكن ألاقي إن هُم ابتدوا يقولوا لي تعالَ عشان مثلًا تساعدنا في ال في الغدا والَّا تعالَ مثلًا عشان آآ ترتِّب أ الأوضة بتاعتك، فبرضه بيدّوني إلتزامات بتشتِّتني أو بت بتفصلني شوية عن الحاجات اللي أنا بابقى عايز أعملها.
آه. إمم. أيوه، أيوه. فهمت، هو طبعًا آه ال مشاركة في البيت بتبقى لازم واجب عليك طبعًا، يعني اللي هو للأسف ب بيبقى في حاجة اللي هو أنت مش قادر تتحكّم فيها، فلازم لمّا يندهوا لك طبعًا ترُوح و وت وتشارك ف ال فطبعًا دي حاجة من الحاجات اللي أنت بت ما بتقدرش تتعامل معاها، بس يعني خلّيني أفهم منك أكتر يعني يمكن ده سبب التشتُّت الأ الأصلي يعني، هل أنت ب مثلًا بتمِلّ من ال من المحتوى اللي بتعملُه بسرعة؟ يعني مثلًا بتتفرّج على فيلم، هل بتمِلّ منه بسرعة، بتلعب مزيكا بتزهق بسرعة؟ عمومًا هل أنت ب يعني بتستمتع مثلًا أو مُتعتك بتاخدها بسرعة من الحاجة، فبالتالي مجرّد إن أنت آآ، أول ما المَلَل يظهر منك، فلا إراديًا مثلًا بتستجيب لأي تشتُّت خارجي والَّا ده ما بيحصلش؟
الحقيقة آه يعني أنا في الأول بابقى عَندي حماس بقى اللي هو أنا خلاص هاخد شوية راحة وبتاع، هابتدي أقول مثلًا أنا هاسمع مزيكا شوية، فابتدي أزهق من تاني أغنية مثلًا والّا أزهق من تالت أغنية وبعدين أنا ساعات باحس بالإرهاق جامد أوي، باحس إن أنا عايز أنام آآ النوم برضه ساعات بيسيّطر عليَّ فبيضيع لي الوقت اللي أنا المفروض أريّح فيه أو المفروض إن أنا أستمتع فيه بوقتي، آآ فأنا يعني باحس بالملل والإرهاق ده أكتر حاجات بتكون مر يعني مسيّطرة عليَّ في الإحساس بتاع ال آآ بتاع التشتُت ده.
آه. أيوَه فهمت يعني إ الملل لمّا بيبدأ يظهر معاك بتبدأ بقى تحس بتشتُت وتحب ال بتبدأ تحس إن أنت فصلت بقى عن اللي أنت بتعمله، ومُجرّد ما يحصل أي نوتفيكيشن مُجرِّد ما يحصل أي حاجة حواليك، ما حد ينده لك أيًا كان إيه اللي بيحصل، يبدأ التشتُت على طول. فهمت أنا بنسبة كبيرة الموضوع. طيّب هل بقى بيصاحبك شعور بالذنب؟ هل ساعات بتحسّ إن أنت آآ حاسس بالذنب في الفترات اللي أنت بتلعب فيها مثلًا مزيكا أو بتلعب game مثلًا بتتفرج على film إن أنت ممكن يكون وراك حاجات تانية أهم من محتاج تنجزها وفي نَفْس الوقت أنت سايبها وبتعمل مثلًا أنشطة؟
آه بالضبط. آآ، لأ، الحقيقة آآ، ما بيجيش إحساسّ بالندم أوي، لإن أنا الوقت ده بيكون فعلًا فاضي، أنا باكون مخصّصُه لل لل للحاجات اللي أنا باستمتع بيها يعني، ولكن أنا باتضايق م من إن أنا آآ، ما استغليتوش صح، يعني أنا بييجي لي ندم إن أنا ما استغليتوش صح بس بس ما بييجيليش ندم من حتّة إن أنا آآ، مثلًا ما استغليتش يعني إن أنا مثلًا ما أخ خدت وقت زيادة، أو إن أنا آآ، عملت أصلًا حاجة ترفيهية لأ، أنا الفكرة بيكون حاطط وقت للترفيه ده، ولكن باتضايق إن أنا بس ما إيه، ما عملتش الحاجات فعلًا اللي أنا كنت عايزها تبسطني، أو إن أنا استغلّيته في حاجات كويسة يعني.
كويس. تمام، فهمتك فهمت، يعني الموضوع إن أنت ب بتحسّ بالذنب آآ، بنسبة بسيطة عشان أنت ما ما حسّيت حاسس إن أنت ما ما استفدتش أوي بالوقت ال اللي ضاع ده، مع إنّك كنت حاطط خِطَط كتير وحاطط باني آمال كتيرة عليه، طيب أنت كنت قُلت لي إن أنت باحسّ إن أنا تعبان عايز أنام، باحسّ إن أنا ال آآ، خ فصلت يعني، طَب لي يعني ليه هو أنت مثلًا آه، لسه هاقول لك آه، هو أنت بتحسّ ب بيبقى في إرهاق قبل الموضوع، يعني قبل ما تبدأ مثلًا في حاجة بتحسّ بإرهاق، والَّا الإرهاق بييجي مع الحاجة اللي أنت بتعملها؟
عندي إرهاق آه. فالصراحة بييجي مع الحاجة اللي أنا باعملها، يعني بالاقي فجأة نَفْسي إن أنا حاسس إن أنا تعبان وبَدَل ما أكون مثلًا يعني أنا بافتح ال مثلًا الفيلم وباقعُد أول رُبع ساعة، وبالاقي نَفْسي رُحت آآ لقيت نَفْسي على الكنبة نايم بقى وفردت و وخلاص بقى رُحت في النوم ونسيت أنا كنت باعمل إيه أصلًا.
إمم. طَب هو ممكن ده يكون بسبب مثلًا ال المحتوى اللي أنت بتعمله تقيل شوية ومحتاج منّك تركيز أك عالي، فعشان كده بتبدأ تحس إن أنت تتعَب بعد فترة، فبالتالي إن أنت بتبقى بتحس إن أنت عايز تنام مثلًا؟
آه، يعني ممكن ممكن أنا عشان آآ بابقى في الشُغل م يعني الدنيا بتكون صعبة شوية، بتكون طويلة فمُمِلّة شوية، فده بيسبِّب لي إرهاق يعني وبعدين أنا نومي برضه مش بيبقى مضبوط أوي، عندي عادات في النوم ما بتبقاش أحسن حاجة إن أنا بانام متأخّر ومش باخُد كفايتي في النوم.
آه. ممكن دي فعلًا المشكلة الأساسية، يعني أعتقد إن أنت آآ مش مشكلتك إن أنت بتتشتِّت، أنت مشكلتك الأساسية إن آآ إنّك بتبدأ اليوم مُرهَق أصلًا وما عندكش طاقة بسبب أسباب قديمة، بسبب إن أنت أصلًا ما نمتش كويس، بسبب أنت صاحي أصلًا فم وما خدتش كفايتك في النوم، فبالتالي الوقت اللي أنت بتبقى مخصّصه للرفاهية وللراحة بيبقى ن تقدر تقول ما فيهوش بَرَكة زي ما بتقولوا لإن أنت ما ما ما مش بكامل طاقتك، مش بكامل استيعابك، مش بكامل قوّتك، فأنت طبعًا آآ الرفاهية والاستمتاع بيبقى و طالب منّك إن أنت يبقى ع عندك طاقة أو عندك تركيز عشان تعرف فعلًا تستخلص ال المُتعة من الحاجة فاهمني، فلمّا تبقى أنت مُرهّق وتعبان مش بتقدر تعمل الوظيفة دي، فبتحس إن أنت بت بتمِل، تستسلم للتشتُّتات بقى وف فبتعتقد إن ده السبب. فأنت حاول مثلًا قبل ال ال اليوم اللي أنت مثلًا أو ال الوقت اللي أنت رد اللي أنت فيه، تكون مرتاح ونايم كويس وصاحي فايق عشان فعلًا تقدر ت ترفّه نَفْسك وتفُك نَفْسك من أي ضَغْط شُغل أو أي ضَغْط دراسة أو أي ضَغْط من أي نوع، فلازم فعلًا تكون مرتاح وفي كامل استيعابك عشان الموضوع يفرق معاك.
آه. آه، يعني فعلًا حقيقي حاسس إن أنا لو خدت راحة كويسة، قدرت إن أنا أضبّط نومي الموضوع هيفرق معايا بحيث إن أنا ما أحسّش بإرهاق وبالتالي أنا مش هاحس إن أنا مُشتَّت لإن لإن أنا هاكون مركِّز بقى في الحاجة اللي أنا باعملها مش حاسس إن أنا عايز أنام، مش حاسس إن أنا تعبان. فقد إيه بجد الموضوع يعني اللي أنت شرحته لي ده فَرَق معايا و وقد إيه النصايح اللي أنت قدّمتها لي دي يعني لمّا أبتدي إن أنا أطبّقها بجد فعلًا هالاقي فَرْق واضح. بجد شكرًا جدًا ليك، وأنا متشكّر أوي على النصايح اللي أنت قدّمتها لي.
بالضبط. لأ، ما تشكُرنيش أنا هنا عشان أساعدك ولا شُكر على واجب وأنا موجود هنا في أي وقت.